Mais, en fait, mais pas du tout de la même catégorie, puisqu'il y avait, heu, dans Paris Saint-Germain, heu, des joueurs à l'année qui gagnaient plus de 20 000 000 d'euros et, heu, de l'autre côté, il y avait qu'1 seul professionnel, tous les autres, heu, avaient un un travail à côté de ça, heu, voilà, il y avait un boucher. Le gardien, heu, le le gardien de cette équipe-là, était boucher. Et, heu et en fait, ils ont gagné. <chuckles> Ils ont ils ont gagné et j'ai dit: «Mais c'est incroyable la puissance du mental», ils ont gagné 2-1. Heu, donc ils se sont pris le 1er but, donc là c'était logique, hein, on s'est dit: «Bon ben, voilà, quand on a des joueurs, heu». Exactement, on se dit: «Bon, les gars vous en avez pris qu'1, il reste encore, 1 mi-temps c'est bien déjà», enfin, je veux dire, heu c'est comme si, heu, demain, heu, voilà, tu joues au foot avec un enfant de 5 ans, heu, tu as réussi à lui mettre qu'1 seul but, ben, heu, l'enfant de 5 ans, il est, quand même, pas si mauvais quoi, au final, hein!
Mmh. Mmh mh. <chuckles> Incroyable. <laughs> Mmh. Mmh mh. C'était prévu d'avance, ouais. <laughs> Mmh. Ouais. Mmh. C'est sûr.
Et là, en fait, ben, j'imagine l'entraîneur qui avait dû parler à ses équipes, heu, à son équipe, heu, voilà, c'est donc c'était à huis-clos donc on n'a pas vraiment pu savoir. Mais quand ils sont rerentrés sur le terrain, on a pu voir, en fait, dans leurs yeux, heu, de de de ces joueurs amateurs, un éclat, une, heu, une envie
Mmh. Une fierté et oui, une envie de gagner, mmh.
une fierté et en fait, ils ont égalisé très rapidement, heu, avec un but magnifique, un truc, heu enfin, en plus, un truc, heu, on avait l'impression que c'était, heu il était contrôlé par une manette, tu vois? C'est, heu, croix, carré, R2, bam et il avait mis un but magnifique! Et heu, une vingtaine de minutes après, heu, un autre but, heu, de mais le miracle, en fait! Mais comment c'est possible de se dire que des amateurs sont en train de en fait, de corriger l'équipe du Paris Saint-Germain, qui était, en même temps, dans la Ligue des champions avec des équipes contre eux, comme Barcelone ou l'Inter de Milan ou, je ne sais pas quoi. Et on se dit: «Mais c'est»
Mmh mh. Le miracle. <laughs> Ouais! Mmh. Oui, avec des entraîneurs, heu, super, heu, qualifiés, reconnus et tous les moyens qu'il faut, heu, pour s'entraîner dans les bonnes conditions.
Mais exactement! C'ét s c'était vraiment le David contre Goliath, en fait, au final quoi. Là on retombait à l'Odyssée où c'était, heu: «Mais qu'est-ce qui est en train de se passer»? Et puis, j'imagine que dans la tête des joueurs du Paris Saint-Germain, mais eux, ils devaient se dire: «Mais qu'est-ce qui nous arrive? Enfin on est des stars internationales, on a des coupes du monde, des ballons d'or, des trucs comme ça, et au final heu, la petite équipe que le gars il est boucher la semaine ou plombier» et en f et en fait, ils ont gagné. Et ça a été incroyable!
Ouais. Mmh mh. C'est sûr. Mmh. Et et du coup, toi tu penses que c'est parce qu'en fait, il y avait vraiment, heu, comment dire? Une connexion, heu, entre les joueurs et finalement une solidarité et et une envie, qui a fait qu'ils se sont tous surpassés?